Exactement, ouais, du type bluff un peu.
Mouais. Ouais, OK, je vois, je je je v j'arrive à imaginer, heu, franchement qu'il y a ouais, j'arrive très bien à imaginer. Mais, heu, bah, je je me vois je vois pas d'autres personnes, heu, que moi à chaque fois je que j'ai cette vision, que je ca à chaque fois je me projette aussi loin. Et hem moi
À visualiser, ouais. Mmh mh. Est-ce qu'en termes de technologie, tu vois que ça va évoluer, heu, énormément dans l'avenir? Tu quand tu penses à l'avenir en termes de technologie, tu penses à quoi, toi?
Mmh. Hem, mmh. Heu, je pense à peut-être, heu, par exemple sur mon canapé, heu, qui est, heu bah, heu, bah dit, par exemple, une, heu, genre, une télécommande qui est déjà intégrée au dans la, mmh dans le canapé où j'ai juste à, heu, enlever en fait, voilà, j'ai juste à relever, ouais juste à appuyer, heu, il y a il y aura un écran tactile ou quelque chose à cacher en tout cas dans la dans le tissu et tout, quelque chose comme ça, où, heu, j'ai juste à appuyer, ça ça se relève ou je je d je je je j'ouvre quelque chose et, heu, là il me sort en fait une tablette, heu, heu, tactile où je peux fermer les volets, heu, voilà, mettre un petit peu d'amb changer l'ambiance de de du salon ou quoi que ce soit, contrôler un peu un peu tout. Et hem j'imagine absolument pas, en tout cas, je m'imagine pas aller fermer, heu, les volets avec, heu, le truc mécanique où tu tournes comme ça là, tu vois? Ah bah. Mmh. Ah, ouais? mais, heu <gasps> alors alors, là, alors, non, ouais, bah, heu, dans mon ancien appart, j'avais, heu, bah, j'avais les volets les volets, ils étaient électriques, j'avais juste une télé une petite télécommande que je mettais, heu, près de près de ma table de chevet, je faisais et tou tu avais le bruit qui qui montait et puis ça avait il y avait la lumière. Ouais. Ouais, ouais, mouais. Et là aussi, je suis j'étais assez surprise de voir aussi que les volets aussi sont électriques. Voilà, ça c'est cool ça. Ca c'est, cool. Par contre, ce qui est quand même assez, hem, heu, <tsk> chiant, je peux pas me plaindre, c'est que tu te tu es obligé de te lever pour appuyer sur le bouton parce que c'est pas une télécommande en fait, c'est un une prise sur sur le mur, heu, une télécommande murale, tu es tu peux pas la l'enlever, quoi. Donc, heu, voilà. Donc j'espère qu'il y aura la domotique en tout cas se sera assez, heu, intéressante pour, ouais et heu et aussi abordable.
OK. Ah, ouais, c'est vrai, c'est pas mal ça. Tu as juste à appuyer sur un bouton même. Mmh mh. Ah, ouais, non, c'est bon, c'est fini ça, j'espère, hein, parce que moi, actuellement, j'ai encore ça, hein, mais quand j'imagine la vie, ah, ouais, ouais le truc où faut tourner là, <laughs> à l'ancienne. <chuckles> Ouais. <laughs> Oui v Oui, ça le f mais ça le faisait tout seul, enfin, une fois que tu appuies dessus. Ouais. Ah, c'est parfait. Mmh mh. D'accord. Ouais, je pense qu'elles se elles que encore plus progressé. De toute façon, il y a pas mal d'appareils maintenant, hein, qui sont assez automatisés. Il faut juste que que tout le monde, heu, enfin, il faut juste que t t que ça se démocratise pour que ce soit dans tous les foyers.
Mmh, mmh, oui, oui, oui. Oui, c'est ça, voilà. Mmh, parce que c'est ma enfin, heu, ça n'appartient qu'à la, mmh aux personnes qui ont un petit peu de sous, sous, sous, de la money, money.
Que ça cher. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, ça ça reste assez cher.
Mmh.